อืม แล้วคือ คือคุณ คิดว่า เหมือนกับว่าการที่เรามาจากต่างจังหวัดนี่ คือเป็นปัญหาในการอยู่กรุงเทพเหรอคะ?
ใช่ อะ มันน่าจะอายตอนโบกรถ ไง ไอ้ โบก โบกรถไฟฟ้า แล้วมันก็เลยฝังใจไง ใช่ มันก็เลยฟังใจ พยายามทำตัวให้กลมกลืนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อะไรเงี้ย
อ๋อ โอ้ มันเป็นเพราะเหตุการณ์นั้น เออ ๆ ๆ มันก็เลย โอ้ อันนี้ก็ค่อนข้างที่แบบน่าเศร้านะคะ ที่แบบว่าเหตุการณ์ที่เพื่อนแกล้งครั้งนั้น กลายเป็นเหตุการณ์ฝังใจ มันทำให้เราเหมือนกับว่า ไม่ภูมิใจกับที่ที่จากมา อะไรงี้หรือเปล่า?
มันไม่เชิงไม่ภูมิใจนะ แต่ว่าพยายามซ่อนไว้ มากกว่า ให้เข้าไปอยู่ในฝูงได้ก่อน แล้วค่อย ๆ แบบเป็นตัวของตัวเอง อะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนว่า เราอยากจะสร้างความประทับใจอะในครั้งแรก ให้ ให้ ม ให้คนอะรู้สึกดีกับเราก่อน อะไรเงี้ย แล้วเราค่อยเป็นแบบ โต เป็นตัวของตัวเอง อย่างเรื่องการแต่งตัว ผมแต่งตัวแบบ เหมือนแต่งตัวฮิปฮอปมา ใช่ไหม แล้วพอมาในมหาลัยในกรุงเทพอะ มันก็ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากคนอื่นหมดเลย อะไรอย่างเงี้ย ในตอนนั้นน่ะแตกต่างหมดเลยนะ เป็นแบบ เหมือนคล้าย ๆ คนผิวดำเข้าไปอยู่ในคนผิวขาวเลยอะ อย่างงั้นเลยอะ เออ เราก็
อืม ค่ะ อา ค่ะ อา เข้าใจ เออ ๆ ๆ ๆ แล้ว แล้วคือ ใช่ แล้วคือ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะ มันเหมือนกับว่า การที่เรามาจากต่างจังหวัดเนี่ย มันเหมือนกับว่า แล้วเหตุการณ์นั้นปั๊บ แบบบวก แต่เหตุการณ์นั้นที่เพื่อนทำให้เราอายไปด้วย มันก็เลยกลาย กลายเป็นว่า เราเหมือนต้องซ่อนตัว ซ่อน เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะ ซ่อนว่าแบบมาจากไหน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม?
ตัวตน

ใช่ ๆ ซ่อนความต้องการของตัวเองอะอยู่ตลอด อะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลย ตอนนั้นอะผมก็เลยต้องมาใส่กางเกงเดฟ มันไม่ใช่ มันไม่ใช่พอดีตัว ตอนนั้นน่ะมัน ตอนแรก ๆ อะเป็นเดฟเลยแบบว่า เออ เดินลำบาก อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตอนที่มันเป็นฮิปฮอปก็เดินลำบาก เพราะไรรู้ไหมครับ เออ แล้วเสื้อมันก็รัดติ้ว อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็แบบ เออ หยิบนู่นไม่ได้ หยิบนี่ก็ลำบาก อะไรอย่างเงี้ย เพื่อว่าให้แบบ เออ อยู่ในสังคมได้จริง ๆ อะ ตอนนั้นน่ะจะต้องแบบเหมือนแฝงตัวอยู่ในสังคมให้รอดอะ ต้องใช้คำว่าให้รอดเลยนะ เพราะว่ากลัวหลุดออกจากกลุ่ม อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าแค่ไปไหนก็ลำบากอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า อ่า ถ้าไม่มี BTS ถ้านั่งรถเมล์ตัดทิ้งได้เลย ผม ผมนั่งไม่เป็นเลย อะไรอย่างเงี้ย ก็ไปแท็กซี่อย่างเดียว เพราะว่าบางทีผมชอบเดินอะ แค่เราเดินอะ เขาก็มองเราแปลกแล้วนะ เหมือนคนอื่น ๆ ไรอย่างเงี้ย
อืม ค่ะ ขา ขาหรือตะเกียบ อย่างเงี้ย เออ ๆ ๆ <chuckles> อืม อืม อือ ๆ ๆ ๆ ยังไงอะ?
เพื่อนก็รู้สึกว่า "เฮ้ย เดินทำไมอะ ทำไมถึงว่าเดิน" อะไรอย่างเงี้ย <clears throat> ผมก็บอกว่า ผมจำไม่ได้ว่าผมอยู่ตรง ไหน ผมก็เลยเดินเพื่อให้ผมจำได้"อะไรอย่างเงี้ย ว่าซอยนี้อยู่ตรงนี้ อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเดินไกลสุดที่ผมเดินอะ ผมเดินจาก เอ่อ สะพานพุทธไปถึงสยาม
อืม อืม ๆ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ ๆ โอ้ ก็ไกลอยู่นะ อืม
แต่ว่ามันไม่เหนื่อยไง ผมชอบเดินเล่น อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่ว่าคนเขาก็จะมองว่าเราแปลก อะไรอย่างเงี้ย
โอเค การเดินเป็นการออกกำลังกาย การเดินน่ะเป็นการออกกำลังกายที่ดีค่ะ ไม่เป็นไรไม่แย่หรอก อืม แล้วอย่างเงี้ยเพื่อนในกลุ่มเนี่ยรู้ไหมคะว่าเรามาจากไหน?
<clears throat>